Ừm, ờ, nếu mà bạn kh vẫn ngại mở lời, đúng là rất là ngại mở lời, đúng không? Thế thì thay vì là bạn mở lời trực tiếp, bạn có thể chọn một vài cái cách, ơ, gián tiếp hơn chẳng hạn, có thể là nếu mà đơn giản nhất ấy, thì có thể là nhắn tin hay có thể là gọi điện thay vì là gặp mặt trực tiếp thì nó cũng đỡ ngại hơn một phần nào. Thế nhưng mà bạn cảm thấy là những cái cử chỉ, những cái việc làm ấy nó vẫn chưa được chân thành lắm, có thể là nó chưa thể hiện được hết những cái cảm xúc, những cái tâm tư của bạn lúc này, thì bạn cũng có thể làm một vài cái việc nho nhỏ, một vài cái, giống như kiểu là, đến cái sự để bày tỏ tình yêu của mình, thay vì là bạn nói ra thành lời ấy. Có thể chỉ đơn giản là mua cho anh ấy một cái bữa ăn, xong rồi, kiểu, mang về nhà, rồi bảo là "Ăn cùng nhau đi." Có thể là cứ hiện tại nhá, cậu mình không nói là bạn không xin lỗi, nhưng mà hiện tại bạn hãy cứ gạt cái chuyện đấy sang một bên đã, bạn cứ làm hòa bằng một cái hoạt động gì đấy mà cả hai cùng thích đã. Như kiểu là, có thể là rủ đi chơi, có thể là nấu ăn, chứ có thể là mua cái gì đấy mà anh ấy thích chẳng hạn, để, gọi là, như kiểu, để cho người ta hạ hỏa trước. Xong rồi sau đấy khi mà người ta đã bình tĩnh, sau đấy người ta đã, gọi là, chấp nhận rồi, người ta đã hạ hỏa trước rồi, thì hai bạn sẽ ngồi lại để mà nói chuyện, để mà tâm sự với nhau. Bạn thấy cái cách, gọi là, né tránh tạm thời như vậy nó có ổn không?
Ừm. Ừm, vậy hả bạn? À. Ừm, cũng đúng ha. Ừm, thật ra nha, mình có thử một cách, nơ, cũng như bạn gợi ý á, mình mua đồ ăn cho chồng mình. Tuy nhiên á là do là mình, kiểu, mình hổng muốn ảnh biết là mình đang cố tình, ờ, s ừm, có một cái, gọi, ừm, ờ, đèn xanh cho ảnh, bạn hiểu hông? Nên mình đã đổi tên mình đã đổi tên trên cái order là thành một cái tên người khác, thì, ờ, là cái tên đồng nghiệp của ảnh chẳng hạn, cái xong rồi ảnh nhận hai hai cái bánh đó và ảnh ăn ngon lành trong khi ảnh nghĩ đồng nghiệp ảnh đặng đặt cho ảnh chứ hông phải là mình á bạn. Cái, ưm, xong rồi nhưng mà mình nghĩ là chắc là bây giờ á, mình sẽ, ơ, nhắn tin rủ đi chơi thử thôi, nhưng mà sợ ừm, mình cũng hơi lo lắng là hổng biết ảnh có chịu hông, nhưng mà chắc chắn là mình s cũng sẽ áp dụng hết những cách của bạn để bạn mình có thể sửa đổi cái cái việc này á. Trời ơi, cũng nhờ bạn mà mình mới hả, nhẹ nhõm hơn, mà mình cũng nhìn nhận lại bản thân là mình là một người khá là, ừm, ương bướng trong mối quan hệ. Thì nếu mà thèm theo cách của bạn thì để thể hiện cái sự chân thành nó không có quá khó, đúng hông?
Ừm. Ờ. <laughs> Ôi trời! Ủa? Ôi trời ơi. <laughs> Ờ. Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. <laughs> Không sao đâu bạn ạ.